Ừm, chính xác đấy, một giấc ngủ thì sẽ giúp là được phục hồi tốt hơn mà. Ừm, nhưng mà bây giờ thì cũng có rất là nhiều bạn trẻ, kiểu như là, cũng, gọi là, nghỉ trưa thôi, hoặc là nghỉ trưa nhưng mà lại cầm ôm điện thoại ấy, thì bạn thấy điều đấy thì nó có tốt không?
À. Đúng rồi, chính xác. À há. À, nghỉ. OK, OK. À, hồi trước là mình là người đó đó bạn, xong rồi cái mình cảm thấy là, ừ, mặc dù mình cũng có nằm nè, mình cũng thoải mái, đúng hông? Nhưng mình cứ ôm điện thoại á, thì cái vấn đề là mắt mình nó bị mỏi này bạn, cái là mình cứ lướt, lướt những cái nội dung mà nó hơi hơi vô tri xíu á, nó vô bổ bạn, cái là bắt đầu cảm thấy nó bị ù lì nè, nó cũng hổng có năng lượng luôn bạn ơi.
<laughs> Ừm. Công nhận. À, đúng rồi, thế thì cũng cần phải, gọi là, ngủ trưa một cách thực sự chứ, phải nghỉ thật sự chứ, ưm, ừm. Ừm, thế không biết là, kiểu như là, bình thường ấy thì bạn sẽ ngủ trưa vào cái thời gian nào ở trong ngày? Nó có cái giờ cố định không?
À. Đúng, chính xác. Ừm. À, cái này thì thường là không nha bạn ơi. Ừ, thường á là mình sẽ có quy tắc nho nhỏ thôi, là mình ăn xong á, mình hổng có ngủ liền, mình sẽ thư giãn nè, rồi mình đi tập thể dục nhẹ vòng vòng nhà nè, để mình bớt no, tầm khoảng là 1 tiếng sau, thì mình mới đi ngủ ha. Còn không nữa đó thì mình sẽ cố làm việc nè, thì tới tầm khoảng nhau, là 3:00, ba giờ mấy cái mình mới chợt thấy là quá mệt đi, thì mình lúc đó mới bắt đầu đi ngủ thì nó cũng hơi trễ rồi.
<laughs> Ờ. Ừm. <laughs> OK. Tức là cũng không có một cái thời gian cố định trong ngày là bạn sẽ đi ngủ trưa luôn, mà bạn cũng đôi khi cũng sẽ bị làm việc quên mất này, hay là, kiểu như là, cứ tranh thủ làm việc xong bao giờ mệt thì bạn mới ngủ. Ờ, ừm. Nhưng mà có một lần nào đấy mà bạn đã, kiểu như là, bỏ ngủ trưa luôn không? Vì, kiểu như là, bận quá ấy.
Ừm, đúng, chính xác. Đó, đó. Ừm, đúng, chính xác rồi bạn ơi. À. Ừm, cũng có chứ bạn ơi, thì có những lúc mà mình không có thời gian đi, ví dụ như là mình đang chạy dự án đi, cái là mình thấy là thời gian ít quá, cái là mình hổng có ngủ luôn bạn. Hoặc là mình, ờ, đam làm việc á, cái là mình cảm thấy hổng có buồn ngủ luôn bạn ơi.
Ừm. Thế á?